सही बात कह रहे हो आप, क्योंकि एक तो ऐसा है ना कि हमारे देश में मुझे लगता है ना कि थोड़ा सिविक सेंस की ना कहीं न कहीं कमी है, मतलब मतलब लोगों को मुझे लगता है ना कि जब लोग बाहर निकलते हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं एक अपनापन सोचना चाहिए कि ये हमारा ही अ, देश है, हमारा ही अ, इलाका है, अगर हम इसे गंदेंगे तो मतलब उससे तो काफ़ी समस्या हो सकती है। जैसे अगर मैं जब मैं कभी मैं बाहर जाता हूँ तो अ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी रैपर्स वग़ैरह हैं, क्योंकि यार बहुत ही छोटी-सी चीज़ है आप रैपर्स वग़ैरह आप टाय वग़ैरह में डाल सकते हो या फिर कोई भी ऐसा कूड़ा-करकट होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैकेट्स वग़ैरह यही होंगे कूड़ा-करकट में। तो वो आप अपने टाय वग़ैरह में डाल सकते हो और जैसे मैं मेरे दोस्त कभी-कभी हम जब बाहर से सामान खरीदते हैं, तो वो जो खाने-पीने का, तो जो पैकेट्स होते हैं ना हम वहीं के आस-पास मुझे याद है कि एक बार हम अ, पैदल आ रहे थे, तो हमारे हाथ में वो पैकेट थे, हमने कहीं फेंका नहीं था और जब हम अ, एक पास ही मेट्रो स्टेशन पे आए, तो वहाँ पर जो बाहर स्टॉल्स वग़ैरह लगे रहते हैं, उनमें से किसी एक डस्टबिन में उठा के हमने डाल दिया। तो म ये कि अब उन्हें छोटे ही कदम उठा सकते हो क्योंकि अ, मतलब ये तो हमारी ही ज़िम्मेदारियाँ बनती है ना, सरकार तो अपने हिसाब से नियम ले लेगी, लेकिन अगर असल में कोई परिवर्तन लाना है, तो उसकी शुरुआत तो मेरे ख़्याल से एक आम नागरिक से ही होती है।
जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी, जी। हाँ, हाँ, जी, जी। हुँ। हाँ, हाँ, जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी,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 जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी। हाँ, बिल्कुल, और मैंने अभी हाल ही में ना एक खबर सुनी ना कि अ, जैसे हम जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वो जो बच्चे बहुत ज़्यादा अ, मेधावी होते हैं या बहुत टैलेंटेड होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि उन्होंने अ, कुछ स्कॉलरशिप रखी है, एक छोटा-सा टेस्ट करा के कि, अगर आप ये टेस्ट पास करते हो तो आपकी आगे की जो पढ़ाई है, वो फ्री हो जाएगी या फिर अ, जो भी हम कोर्स करेंगे ना उसका जो पैसा है उस स्कॉलरशिप में ऐसे वापस आ जाएगा। तो मुझे लगा ना कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि जो लोग पढ़ाई आजकल बहुत महँगी है अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। तो मुझे ये जो चीज़ है, ये जो खबर मैं स मैंने सुनी ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी और हमारे स्टेट में तो अ, जो भी अ, ग्रेजुएशन पास करते हैं म अ, उनको अ, 1 स्मार्टफ़ोन दिया जाता है अ, जैसा मुझे भी मिला था जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। तो ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी हाँ, काफ़ी अच्छी लगी थी कि बच्चे जो इतनी मेहनत करते हैं, उनको एज़ अ रिवार्ड ये चीज़ जो है सरकार देने का प्रयास कर रही है। हाँ।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा। बिल्कुल। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ओके। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी ये तो काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने मतलब जैसे आपको भी जो स्मार्टफ़ोन मिला होगा, तो उससे तो आपकी भी जो देनिक कार्य हैं उसमें कहीं न कहीं अ, सहायता तो प्राप्त हुई होगी ना उससे?
जी, जी। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, जी।